Oke. Mungkin tadi ya, mungkin balik dulu ya ke perbedaan waktu, Australia sama Jakarta itu sekitar 4 jam Mas. E tapi aku merasa jet lag-nya itu pada saat sampai di Malaysia yang malam itu Mas. Karena mungkin ini ya, karena capek pas di Bali itu pesawatnya berhentinya lama banget, terus nggak jelas, maksudnya mereka ada masalah apa, dan segala macam, jadi pas sudah sampai di Kuala lumpur, pas di bandaranya itu, wah itu rasanya udah capek banget, belum harus ke, eee, transit ininya kan, transit lounge-nya, terus, pas mereka bilang nggak ada pesawat lagi balik ke Jakarta, makin pusing tuh Mas. Karena, pokoknya pengen, udah pengen cepet-cepet pulang aja deh habis liburan gitu heeh. Gitu sih Mas.
Iya. Oke. Iya. Iya sih. Istirahat ya. Oke oke. Oh jadi karena perbedaan 4 jam terus juga kamu merasa jet lag itu pada saat sampai Malaysia, dan proses yang segitu panjangnya kamu lalui, eee, wajar aja sih kalau kamu ngerasa jet lag ya, apalagi kan, perbedaan waktu yang cukup jauh ya, apalagi dari zona waktu yang, 4 jam tadi tuh. Oke oke, terus, kalau sekarang nih, pola tidur kamu tuh gimana sih? Apakah sudah membaik dari jam tidur ataupun jam bangunnya? Atau malah menurun dari kualitas tidurnya?
Iya. Iya. Mhm. Eee, kayaknya menurun deh, karena, begitu sampai Jakarta, sampai rumah gitu ya, aku udah langsung pengen buru-buru tidur dan istirahat gitu, padahal masih pa masih pagi gitu kan, tapi udah kerasa capeknya gitu kan. Nah tapinya, jadinya, eee, aku bangun kan agak siang ya udah menjelang sore, eee, terus jadinya sekarang nih malam malah nggak ngantuk gitu, malah
Ngerti sih. Iya. Oke, kenapa tuh?
kayak semacam spi perasaannya seger lagi gitu, nih kan jadi enggak teratur gitu kan Mas ya.
Oh iya sih, betul memang. Dari cerita yang kamu sampaikan ternyata, memang pola tidur kamu itu sedikit, eee, berubah ya dari yang biasanya hmm, dan pasti itu bikin, eee, kamu nggak nyaman ya dalam kualitas tidur tadi mhm, tapi aku pingin tanya lagi boleh ya?
E Terganggu. Mhm. Iya.